そうみたいですね。なんかそのおじいちゃんおばあちゃんの2人、椅子に座って見てた人の会話が、あの聞きたいわ聞きたみ聞耳を立てたわけじゃないですよ。勝手に勝手に聞こえたんです。あのこれはちゃんとい言わ言わせてください。あの「去年はあっちの球場の方で上がったけど、今年はどっから上がるんだ？」みたいなとか、なんかそういう会話がもれぎこえたりとか。
うん、うーん。 <laughs> はい、勝手に入ってきたんですね。うん。 <laughs> ああ。っていう話で。ああ、じゃあ、ま、あの、ま、毎年その時期になったらされてるイベントっていう感じなんですね。
うん。 うん。で、その回数を見たら、多分コロナ禍からっから始めたんじゃないかなと思ってるんです。回数的に。
うん。 ああ。じゃあまだその2桁いってない感じ、まだ、お、最近って感じですかね？
うん。す そうなんですよ。
うーん、でも、素敵ですね。うん、そのコロナ禍で、それをやって、ま、あの時ってなかなかそういうの楽しめることって、なかったじゃないですか。でも、花火でね、ちょっとなんかこう、気持ちをパッと明るくするというか、なんかその計らいもなんかいいですよね。
だか、みんなレジャーシート広げたりしてね、うん。 うんうん、そうですね。 うん。 そうですね。だからあの、ほんとに協賛企業一覧みたいのが、ま、ちょっと一部おっきい企業があるのは、ま、知ってるんですよ。だからそういうとこがおっきくおっきい字で書いてあるから結構お金出したのかなとか。うん、でもちっちゃい文字はそうそう、そうなんでもちっちゃい文字は何とか歯科医院とか多分地元の。
うん。 あ。 はい。 あ、け ああ、確かに。うん。その会社の字ね。うん。 ああ、あなじもほんとに地元の、あのま、個人でやられてる、ね、あのビジネスのオーナーの人が、ま、そこでちょっとお金を出してみたいな、協賛してっていう感じなんですよね。
そう。